'Yong 'yong ano din 'yong halimbawa 'yong sa pelikula ni Bea Alonzo, 'yong "The Mistress." 'Yong oo, you know, oh, 'yong pamagat man na na 'yon pa lang. Makikita mo na kung anong ibig sabihin. Doon naman sa pelikula na 'yon, parang, ano, na-romanticize 'yong role ng pagiging ano, pagiging mistress. Na minsan nangyayari sa kultura natin, 'di ba? Oo, mayro'n ak
Mhm. Oo. Oo, oo. Marami kang maririnig na kwento ng gano'n. Ah.
Oo, mayro'n akong sitwasyon ngayon na nakikita sa hindi ko babanggitin 'yong pangalan, ah, ki ki kilalang-kilala sa society na, ano, na naghiwalay silang mag-asawa, kilala 'yong lalaki, sikat. So, nagkaroon sila ng mas kinasuhan pa 'yong wife niya, hindi na makabalik ng Pilipinas. So, nagkaroon siya ng ibang karelasyon, 'yon. 'Yong ka karelasyon niya ngayon, 'yon 'yong, ano, medyo, 'yong kumbaga parang 'yon ang pinapaburan ng pamilya o gano'n. Kasi mas mayaman, mas, ah, mas mas kilala sa society kaysa do'n sa wife niya. Ang nakakalungkot doon, sa kultura natin na 'yon, eh, dahil dahil nam nakakaangat nga ’yong babae, kilala sa societ ah, oo, mas mas ano, 'no, mas pinapaburan nila kaysa don sa babae na ina ng anak no'ng lalaki, na wife niya talaga, legal niya na wife. ’Yon. Oo.
Mhm. Mhm. Ah, oh? Hmm. Mm, so Mas pinipili. Mm. Sabagay, alam mo, may katotohanan na naman ho ’yan na, ano, eh, na minsan mas pinapahalagahan natin ’yong, ano, eh, ng iba ’yong, ano, ah, ’yong estado sa buhay ng isang tao, na ’yon 'yong parang ’yon lumalabas, nagiging worth ng isang tao kung mayaman ka o mahirap ka o sakto ka lang, gano'n.
Mm. Oo. Totoo. Mm. Tama. Mm. Totoo, ah, patay.
Eh, sa ano naman natin, sa siyempre ano tayo, eh, ah, likas na masiyahin, tumatawa, mapagbiro. Ano naman ang mga pelikula 'yong, ano, nag nagpapakita ng ating ano, ah, masayang side naman?
Mm, mm.